Betul, betul, di tempatku juga ada itu. Misalnya kayak di lingkungan kecil aja deh, di RT itu ada kayak kumpulan yang memang eee, bukan kumpulan, kayak seksi lah, seksi yang memang untuk menjaga kelestarian itu budaya, gitu. Nah, itu aja, itu butuh diapresiasi juga, gitu.
<clears throat> Iya. Iya, iya. Iya iya. Iya. Heeh heeh heeh. <clears throat> Iya, iya, bener. <clears throat> Heeh heeh, iya, betul banget. Nah, itu penting ya, organisasi otor orang-orang yang peduli itu kan penting, supaya, <clears throat> apa namanya, eee, eee, nilai nilai yang ada di masyarakat itu juga tetap, eee, dipertahankan kan, gitu kan. Kan kita gak mau kalau misalnya di satu daerah, terus kita gak punya sesuatu yang dibanggakan, gitu kan. Wah, ini orang ini iya kan, heeh, betul, jadi dirinya gak ada, gitu kan. Nah, kita harusnya kan, <clears throat> apa, lebih mawas diri untuk ikut menjaga. Kalo menurut saya sih gitu, Kak. Mhm.
Mmm. Iya. M Betul betul, Kak. Hmm. <laughs> Jadinya ilang jati dirinya, gitu, Kak, ya. <chuckles> Nah, m Nah, iya. Nah, ini. Ya. Wah, ini iya. Bagus juga sih obrolannya ya, <chuckles> soal cagar budaya, tata krama, gitu ya, jadi kalau apalagi di zaman sekarang, Kak, ya, orang ya mungkin udah mulai cuek, udah mulai apa, gitu, suka lupa. Tata krama. I ah, eee, keliatannya meskipun, eee, terkesan sepele ya, misalnya kayak, ya itu tadi, adab adab bertanya itu ya, mungkin orang anggapnya seperti mungkin di satu, eee, masyarakat tertentu, ini bisa tampak. Padahal mungkin kalau kita bisa ikut tata krama setempat, kita mungkin sebagai pendatang, katakanlah ya, itu untuk berbaur dengan masyarakat jadi gampang ya, jadi lebih memudahkan kita untuk ke depannya, ya kan gitu.
<clears throat> Gimana, Kak? Mhm. Iya iya iya. <clears throat> Heeh, iya. Iya. Iya, betul banget, iya iya. <clears throat> Mhm, iya. <clears throat> Mhm. Iya iya. <clears throat> Iya iya, heeh. Iya. Heeh, iya. Iya. Heeh, iya iya iya. Betul betul, iya, iya. Ya, kalau kita menghargai, at eee, budaya lokal, meha eee, tau menempatkan diri, orang lokalnya juga pasti akan menghargai kita, membantu, kan gitu, Kak. Iya, kok ek iya, betul, kalo kita sembarangan, ya resikonya kan di kita juga, gitu, nanti kan. Iya. Iya deh, Kak, semoga kita heeh, kenapa?
Mmm. Mhm. Mmm, betul, kan jadi lebih gampang diterima gitu ya, di masyarakat. Heeh, hela duh. Akhirnya rugi sendiri kan gitu. Mhm. Ya, akhirnya kalau kita nggak menghargai, juga itu rugi sendiri itu kan, Kak, ya. <chuckles>
Kenapa, Kak? Iya. Betul betul, rugi sendiri, betul, Kak. Iya deh, semoga, eee, apa namanya, eee, tetap kita tetap ber apa, berpartisipasi, gitu ya. Menjaga budaya lokal, eee, demi kelangsungan ya, ket e kelanjutan budaya lokal itu sendiri, sebagai kebanggaan, gitu. Oke, Kak, makasih ya, obrolannya ya, nanti kita ngobrol lagi yuk, sama-sama. Yuk, Kak, selamat malam.
Mmm. Mmm, betul Ya, setuju, Kak, ya. Hmm. Itu kan masalahnya udah lewat, bagus banget kan. Ya, selamat malam, Kak.
Yuk, iya, Kak. <clears throat>

Itu kayak ada orang itu, ngerasa orang itu kayak kurang sopan, kalau misalkan lagi di atas motor, terus nanya, tanpa harus turun. Jadi kalau di di tempat ah, gitu. Jadi kebiasaannya gitu, kalau mau tanya itu jadi belum, kemudian turun gitu. Kalau masih di atas kendaraan itu dianggapnya kurang sopan gitu.
Heeh, oke. Heeh. Oh, oke. Iya iya iya, harus turun. Iya. Iya iya iya iya. <clears throat> Oh, gitu. Eee, kalau di sini sih masih nggak papa ya, karena mungkin, eee, sibuk ya, eee, jalannya rame, apa segala macem ya. Orang butuh cepet masih masih masih iya, di kota <clears throat> masih apa namanya, masih ditanggepi lah sama orang gitu ya. Eee, <clears throat> mungkin yang, eee, kalau udah masuk ke, eee, daerah yang agak, apa namanya, <clears throat> masuk gitu, desa gitu, ya mungkin lebih ini, lebih, eee ketat lagi kayak gitu yah. Harus lebih berhati-hati gitu, ya kan. Karena, eee, apa, biasanya mereka tuh, <clears throat> lebih, eee, apa, memperhatikan sopan santun, tata krama kayak gitu kan. Nah, gitu sih Kak.
Kalau di tempat Kakaknya gimana? Hmm. Mmm. Oke. Mmm. Daerah perkotaan itu Kak, berarti Kak? Oh. Heeh. Baik. Hmm, iya. Pisahan gitu ya Kak? Hmm, iya s Hmm, mmm, iya. Hmm, betul. Heeh, rata-rata emang orang yang lebih merhatikan seperti itu ya, melanggengkan, eee, kebiasaan-kebiasaan seperti itu ya.
Hmm.